Okay, okay.
Ehm, nord Europa
Sì.
ehm, Sud Africa, mi piacerebbe fare un safari. Cioè ad esempio, io c'ho da una lista, ma devo ancora finirla, delle cose che vorrei fare prima di morire, tra cui vedere l'aurora boreale, fare un safari, nuotare con gli squali. Sì.
Mh-mh. Mh. Okay, okay. Eh, beh, uhm. <chuckles> Okay. Vabbè, dai, mhmm, stiamo parlando, comunque, ecco, di cose fattibili. Se proprio hai, non lo so, mhmm, viaggio dei sogni, cioè un qualcosa non di irrealizzabile ma quasi, qualcosa proprio di di pazzo o comunque di <chuckles> non lo so, ecco, perché, comunque, quello che mi hai detto, più o meno, comunque, dai, più o meno è realizzabile.
Eh, purtroppo, però, forse, dal punte vista economico, no, quindi a un certo punto, bisogna scendere a compromessi, perché, comunque, con i social media, uhm, poi le cose vanno di moda, ad esempio il Giappone, essendo che è andato di moda, ora, uhm, i prezzi sono veramente aumentati.
Okay. Okay. Eh, sì. Sì, sì, sì. Per ora, vanno tutti in Giappone, non <chuckles> eh.
Esatto. Ehm, quindi è un po' difficile. Poi, vabbè, ora io ho molto tempo libero per l'università, però temo, magari, un giorno di non avere abbastanza tempo libero, per poter fare tutte le cose che voglio, quindi
Okay. Certo, sì, ti consiglio di viaggiare ora. <laughs> Però, giustamente eh, sì, il problema dell'università è proprio questo, che non hai tanto tempo, ma non hai una lira, quindi, insomma, non puoi andare da nessuna pa
Esa ehm, problema è che hai tempo, ma non soldi. E nie Esatto, quindi, non lo so, è un po' cioè devi scendere un po' a compromessi, però delle mhmm, delle opportunità si trovano alla fine, penso.
Mh-mh, mh.